Bah, oui, c'était des beaux habits, je trouve. Pas pas mal, hein. Mmh mh.
Ouais, vraiment hein et aujourd'hui moi je pense que c'est le jean qui fait la différence. Le jean jean a tout démocratisé.
Ouais, ouais le jean. Ouais, mais le jogging aussi, hein.
Le jean, tu vois? Genre le vêtement plus relax, ouais bah oui, avec le temps bah oui.
Oh non le jogg et franchement le jooging, heu, tu tu vois tout ça dans dans dans dans ton paysage, ça fait mal aux yeux, hein. <laughs> Ah, non, mais tu vois tu vois, je à côté d'un collège et je vois tout le monde en jogging. Moi, je me mets, j'ai mal aux yeux, tu vois? <laughs>
Mmh mh. <laughs> C'est trop vrai <laughs> c'est trop vrai. Mmh mh. <laughs> Ce qui est plus dur, c'est qu'ils savent pas l'élégance, ils connaissent pas l'élégance. Ils savent pas c'est quoi, au pire, ils mettraient un costume pour un mariage d'un cousin, tu vois? Mais heu, être élégant au quotidien, ça se perd et la France était connue pour ça, tu vois?
Ouais. Ouais, c'est ça, heu Mmh mh. Ouais. Mais bien sûr. Moi je vois les jeunes là, tu sais, ils sont en BTS, ils sont encore en jogging. Je dis: «Mais c'est quoi votre problème avec les jogging là?» j'ai dit: «En plus il y en a qui vont se rendre comme ça à des entretiens d'embauche». J'ai dit: «Mais tu crois que tu vas tu vas décrocher ton boulot comme ça?» <chuckles> ah oui, ils auront pas. Tu vois, tu après tu m'étonnes qu'ils ont rien. Ouais.
Oh, non, non, non. Ils ont pas q non. Ils auront rien. Ah ouais, donc c'est horrible. Ça, c'est vraiment, ça ça, c'est, ça, c'est vrai, c'était le bon vieux temps, oui, les vêtements comme ça. Il y a vraiment du style, de la modestie, de la classe. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup.
Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, hein. Franchement, les mecs, ils étaient bien habillés, hein.
Ouais, c'etait classe et et et pas qu'ils avaient ce ce ce ce vêtement, ils avaient le comportement qui allait avec, tu vois? La bonne tenue, des bonnes manières.
Ouais, trop stylé ouais. Ouais. Ça le fait mal. Ouais, ouais, ouais, ouais.
Tu vois? Ça, c'était bien. Ça, c'est le bon vieux temps. <laughs> On l'a pas on l'a pas connu après
Mmh mh. Ça c'est vrai c'est vrai ça tu peux le dire. Ou ou même les musiques, hein, tu sais quand ils ont commencé à sortir du jazz et tout, ça j'aime bien, mmh, mmh, mmh.
Ouais. Mmh mh. Surtout après la guerre, ça. Les Américains avaient amené le jazz et tout ça là, ces soldats, ça c'est bon ça. Moi j'adore. Et tu vois, c'est comme, heu, moi par exemple, si tu me demandes de retourner dans le passé, j'aimerais trop aller années 60 vite fait en Amérique vite fait en Amérique, vite fait. Prendre plein de trucs de musique, tu vois des vinyles et des machins qui coûtent, ouais, qui coûtent 2 cents tu vois, l'époque, 5 cents Je t'en prends, je sais pas combien, tiens, 50 dollars, va faire la fête et là, franchement, tu as un trésor, trop de musique.
Ouais. Hein. Ouais, ça c'est vrai que c'est c'est bien mmh mh. Ouais. Ouais. OK. E elle est ramenée. <chuckles> Ouais, heu, ouais, ouais, ouais. <laughs> <chuckles> Mais c'est Mais c'est ça, c'est trop ça. Ah, ouais et ouais, là on peut parler des bons vieux temps. <laughs>
Ah, ouais. C'est vrai. Moi, tu vois qu'on parle de beau temps, j'aime bien aussi une époque où il y avait plus de de de retenue dans les comportements des gens, moins de laisser-aller, tu vois, plus de de respect aussi. Ça.
Ouais, ça c'est vrai. Mmh, mmh, mmh, mmh. Bah, en fait, il y avait ça, mais il y avait aussi d'autres, heu, trucs dans le sens où, heu, tu vois, je pense qu'à ces époques-là, heu, il y avait encore le, heu, pas l'esclavagisme, mais encore, heu, tension auprès de certaines populations, tu vois, entre les 2 populations que tu as annoncé.
Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est vrai. La ségre la ségrégation, tu veux dire?

Et, heu, et en fait voilà, les gens se battaient pour ça, quoi.
Waouh. Je me souviens, j'avais des images, ouais. J'avais vu des images là, la honte, la honte.
Donc, heu, imagine. Mmh, mmh, mmh. C'est trop la honte pour notre cher pays. <laughs>
Mais tu sais que là-bas, ils étaient en mode: «J'avoue, à ce prix-là, je me battrais aussi», tu vois? Ils étaient en mode un peu comme ça en mode auto-dérision et tout. Mais j'avoue. <sighs>
<laughs> Mais tu vois comment ils mettent la détresse des gens, heu, sur un un truc comme ça tu vois? Moi je me dis: «Mais c'est fou», bah, c'est malsain, moi je pourrais pas, hein. Moi j'achète pas moi, un truc comme ça.
Ouais, c'est pas très c'est malsain. Ouais, éthiquement parlant, c'est pas top. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme si c'est un peu comme, heu heu, réduire un peu l'ét état de sauvage les les gens, tu vois, les déshumaniser, en mode
Mmh, mmh, mmh, mmh. Bah, en vrai oui, c'est des s ça fait des ça fait des sauvages, je suis désolée. <chuckles> Les gens c'est des sauvages, hein. Pour un pot de Nutella, heu, ça va se battre, heu, comme ça, quoi. <chuckles>
Ouais, c'est ça. Eh oui, c'est comme récemment avec le truc que Mars ensuite là, Mor Mordjene, comment ça s'appelle? Mordjene, heu. C'est pas le truc Nutella, algérien, là.
C'est quoi? Ben, je connais pas. Ca me dit rien.
En fait apparemment la France elle interdit, parce qu'il y a c'est des produits qui sont dedans, qui sont interdits en France, tu vois. Et tu as des parents qui étaient en mode: «Ouais maintenant les enfants ils sont pas contents, et na na». Ca s'appelle El Mordje je sais plus quoi, un truc comme ça. Et c'est aux noisettes et c'est algérien. Et heu, genre c'était la fin du monde, quoi. Genre carrément interview à Marseille: «Ouais, les enfants maintenant ils sont plus contents, ils ont pas d'El Mordjene avec le Nutella le matin, on sait pas comment on va faire». Quoi?
Ouais. OK. Et alors, c'est Mmh. <laughs> Tu me fais trop rire, mais c'est pas possible ce genre de choses. Les gens ils sont dingues. Oh là là. Les gens ils sont graves. Mais, oui, c'est clair, hein, c'est pas possible ça. Oh là là. Heu, il y a plein de trucs comme ça. Après ils disent: «Ouais, mes enfants nanana», je fais: «Et alors, vous avez quoi? C'est eux qui payent ou quoi?» <chuckles>
C'est trop bizarre. <chuckles> Je te jure, je te jure, c'était lunaire. <chuckles> <chuckles> Ah ouais non. Mais c'est net, c'est pas eux les patrons. Il y a plein d il y a plein de types de de pâtes à tartiner dans les magasins, choisis-en un et c'est basta, quoi. Toute façon en grandissant, il y a peut-être ils en mangeront plus, de toute façon.
Bah oui, c'est pas les Bah ouais. Mmh. Bah, mais c c tu tu vois, ça, c'est de notre temps. <chuckles> C'est pas du bon vieux temps, ça. <chuckles>
Mmh mh. C'est clair. <laughs> Ça, c'est notre bon vieux temps à nous ça.
<laughs> <chuckles> Ah ouais, laisse tomber. Ah, avant il y aurait pas eu ça, hein, je vais te dire, hein. Ah ouais, non, laisse tomber.
Non. Mais c'est vrai c'est vrai que, tu sais, toi, tu dois vraiment te rendre compte comment les le rapport parent-enfant a vraiment changé entre avant et maintenant, hein. C'est comme si, maintenant les en les enfants sont un peu plus de de droits et sont un peu plus les rois, j'ai l'impression.
Beh, oui, avant, heu Mais non les enfants, c'est grave des rois, heu, c'est pas possible, heu, franchement, heu, quand tu les regardes, tu te dis: «Mais, heu, mais qu'est-ce qui vous arrive?» Heu, c'est limite, c'est les esclaves, leurs enfants.
C'est fou ça. Mmh mh. Waouh.
Ouais, ouais, ouais, c'est c'est limite, c'est ça, quoi, tu vois. Moi j'ai j'ai
Parce que maintenant, ils peu ils peuvent te faire un procès, ils peuvent faire tout ça les enfants maintenant s'ils veu s'ils veulent.
Ah, bah, bah, bien sûr, ils savent maintenant. Tu peux pas les toucher enfin, tu peux pas, heu, leur mettre une une claque, heu ou quoi que ce soit, et heu et c'est: «Ah bah je vais le dire à la maîtresse» ou «Tu verras, je vais appeler la police».
C'est fou, hein? Oui oui. Mmh mh. Ass assistante sociale, machin, tout, ça commence.
J'ai j'ai vu une vidéo, heu, d'un enfant qui appelait la police parce que sa maman voulait pas lui donner de glace.